อา คือตอนนี้อะรู้สึกว่า ความสัมพันธ์กับเราและสามีอะค่ะ เปลี่ยนไปมาก ๆ เลย หลังที่แบบมีลูก เหมือน มันเหมือนแบบ มัน มันเฉยชา มัน ไม่ค่อยแบบหวานแววเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ ก็เลย อยาก จะมาระบายให้ฟัง แล้วก็จะมาขอคำปรึกษาด้วยอะค่ะ
อืม อะ อืม งั้นขอถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่า แต่งงานกันมานานหรือยังอะคะ?
แต่งงานกันมา 11 ปีอะค่ะ สิบเอ็ด ปีแล้ว ใช่
อืม ก็ถือว่านานเนาะ ค่ะ แล้วเริ่มมีลูกนี่คือตอนปีที่เท่าไรอะคะ หลังจากแต่งไปแล้วอะค่ะ?
อืม ตอนเนี้ยลูก 5 ขวบอะค่ะ ก็เหมือนเข้าปีที่ 6 ที่ 7 อะค่ะ ก็มีลูก ใช่
ค่ะ อืม ก็มีลูก แล้วทีนี้พอมีลูกปุ๊บเนี่ย มันก็เลยให้ เรามีความรู้สึกว่า หลังจากมีลูกแล้วอะ ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ? เหมือนกับว่า มันห่างกันมากขึ้นหรือว่าต่างคนต่างมีภาระอะคะ?
แล้วทีเนี้ยจะบอกเลยว่า เราเองก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันน่ะค่ะ ทั้ง ท ทั้งสามีของเรา ด้วยความที่เหมือนเราเป็นแม่แล้วเนาะ มันทำให้เหมือนความ เหมือนสิ่งที่เราโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันเนี้ยแบบ มันกลายเป็นไป ไปที่ลูกหมดเลย ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนน่ะ เอ่อ เราอะจะเป็นคนติด ๆ แฟน จะเป็นแบบแมวน้อย แบบ โอ้โฮ ขี้อ้อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles> พอมีลูกแล้วก็คือแบบเราเปลี่ยนไปเลยอะค่ะ เราไม่เป็นแบบนั้นอีกเลย แล้วแบบ มันก็ยิ่ง แล้วเขาอะ สามีเขาอะเฉย ๆ มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะ ไม่ใช่ผู้ชายโรแมนติก แล้วพอเรา โอ้ ไม่เข้าหา เราก็เลยรู้สึกว่า โอ้โฮ มาทีนี้มันเลย ร เริ่มห่างกันไป กันทั้งคู่เลยอะค่ะ
อืม อืม เหรอคะ? ยังไงคะ? ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เพราะว่าก่อนหน้านั้น เขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ? เพราะเราอะเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาใช่ไหม?
มาแต่น้อยมากอะ ก่อนหน้านี้อะก็คือน้อยมากอยู่แล้ว แต่ก็ยังพอมีบ้าง แต่พอมีลูกแล้วก็แบบ เออ ต่างคนต่างเหนื่อย ต่างคนยิ่งอยากต้องการเวลาส่วนตัว ใช่ไหมคะ พอเหมือนลูกเข้านอน แล้วแบบต่างคนต่างแยกย้าย เขาก็ไปดูหนังของเขา เราก็เข้าห้องแบบดูหนังของเรา อะไร อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อือ อ๋อ ค่ะ เหมือนกับว่า มันอยู่ ด้วยกันนานแล้วด้วยเนาะ แล้วความแปลกใหม่มันไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมคะ? มันเกิดความเคยชิน เกิดความแบบว่าอยู่ด้วยกันทุกวัน อะไรงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ อันนั้นก็ด้วย 1 อะเนาะ แล้วก็ 2 ก็คิดว่าน่าจะเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกกันทั้งคู่ด้วยอะค่ะ แล้วพอเหมือนแบบมัน มันมีเวลาว่าง มีเวลาส่วนตัว เราก็เลยเหมือน เหมือน เหมือนคว้าตรงนั้นไว้ให้ได้มากที่สุด โดยที่แบบแทบจะไม่มีเวลาที่แบบสำหรับเรากับสามีแค่ 2 คนเลย แบบเนี้ยอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันก็ไม่ได้เกิดแค่คู่เรา มันเกิดขึ้นในหลาย ๆ คู่เลยค่ะ ที่เขามีรายงานออกมาเนาะว่า หลังจากที่มีลูกแล้วเนี่ยค่ะ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการเป็นคู่รักอะค่ะ มันก็เริ่มเปลี่ยนไปเนาะ เพราะว่าภาระมันเพิ่มมากขึ้นเนาะกับการมีลูกเนี่ย โดยเฉพาะช่วงที่ลูกยังเล็ก ใช่ไหมคะ ก็คือน่าจะเหนื่อยมาก ๆ เลยใช่ไหม?
อืม อือ โอ้โฮ ตอนลูกยังเล็กนี่ทะเลาะ กันที่แบบบ้านแทบแตกเหมือนกันค่ะ เราคือเหมือนเราก็มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมาก่อนเนาะ ว่าเราแบบเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เป็น ครูมาด้วย แต่เขาคือแบบ ประสบการณ์เป็น 0 แล้วเราก็ต้องแบบ โอ้โฮ ต้องสอนเขา ต้องอะไร คือมันหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่า โอ้โฮ ทำไมแค่นี้ไม่รู้ ทำไมแค่นี้ทำไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเลยแบบ มันยิ่งเหนื่อยอะเนาะ เหมือนเราต้องสอนเขาด้วย แต่อีก อีก อีก เหมือนใจหนึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจเขาด้วย เพราะเขาว่า เออ เขาไม่มีประสบการณ์จริง ๆ อะเนาะ แบบไม่เคยต้องเลี้ยงเด็กมาก่อน มันไม่ใช่งานที่ง่าย ๆ เลยอะ เราก็เลยเหมือนพยายามปรับเปลี่ยนอะไรกัน จนลูก เนี่ยลูกห้าขวบแล้วถึงรู้สึกว่า เออ ตอนนี้หกขวบ แล้วด้วย ลูกเพิ่ง เพิ่งหกขวบ ยังจำ ไม่ได้ ยังคิดว่าห้าขวบอยู่เนี่ย ลูกหกขวบแล้วด้วยมันก็เลย อะไร ๆ มันก็ง่ายขึ้นน่ะค่ะ แล้วก็แบบพยายามจะแบบหาเวลาออกไปเดตไหน ไปดูหนังกินข้าวอะไรกันบ้าง แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบ โอ้โฮ มัน บางทีก็ห่วงลูก บางทีก็รู้สึกว่า แบบ มันไม่สนุก เหมือนเมื่อก่อนแล้ว อะค่ะ
อือฮึ เหรอคะ? ค่ะ อ้อ ค่ะ ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ ค่ะ เออ เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่าความรักของเรามันย้ายไปอยู่ที่ลูกด้วยอะเนาะ ทีนี้เห็นเขาบอกว่าในการที่เวลาผู้หญิงนะ เวลาตั้งท้องแล้วมีลูกอะค่ะ มันก็จะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาเนาะ ในการทำให้เราอะค่ะ ไปมีความผูกพันกับลูกแทน นะเมื่อก่อนเราก็จะแบบมีความผูกพันกับสามีนะคะ แล้วพอหลังจากที่เราอะท้องแล้วก็มีลูกเนี่ย ในระยะเวลาเก้าเดือนที่เราตั้งครรภ์เนาะ มันก็จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งอะที่หลั่งออกมาของสมองเราอะค่ะ ทำให้เราเนี่ยไปผูกพันกับลูกมากกว่า ซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะ อา ค่ะ
อืม อืม ใช่ อืม อืม อืม ค่ะ จริง ๆ ก็รู้สึกแบบนั้นเลย รู้สึกว่าเหมือนเราแบบเป็นแม่เนาะ สัญชาติญาณความเป็นแม่จะรู้สึกเหมือนแบบว่า เออ ฉันต้องปกป้องลูก คือมันมีความคิดที่ว่า แบบให้อยู่โดยที่ไม่มีสามีอะอยู่ได้ แต่ถ้าให้อยู่โดยไม่มีลูกอะอยู่ไม่ได้ คือเหมือนคิดว่าวันหนึ่งถ้าจะต้องเลิกกันหย่ากันไป แล้วแบบเราโอเคมากเลยนะ หรือเขาจะต้องไปไหนไกล ๆ อะโอเคมากเลย ขอแค่แบบเราอะได้อยู่กับลูก ซึ่งความคิดเนี้ยมันไม่ เคย มีมาก่อนเลยอะ ค่ะ
อืม ค่ะ อืม เนี่ยแหละค่ะ ที่เขาบอกว่ามันเป็นที่ฮอร์โมนใน ส สมองเราที่หลั่งมาในระยะ ในระยะเวลาเก้าเดือนเนาะ ที่เราแบบว่า อ่า อุ้มท้องอะค่ะ อะ อันเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยผูกพันกับลูกมากกว่าสามี อา แล้วก็ทำให้หลาย ๆ ครอบครัวเนี่ยค่ะมีปัญหาเนาะ ก็มีปัญหากับสามี ก็เลยอยากจะแนะนำอย่างงี้ค่ะว่า ก็ต้องให้เข้าใจคุณสามีด้วยเนาะ แล้วก็แบ่งเวลาไปให้คุณสามีบ้างนะคะ เพราะว่า ย ไม่อย่างงั้นน่ะ เดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็จะยิ่งห่างกันออกไปอีกอะเนาะ
อืม อืม ใช่ อืม ใช่ค่ะ เราก็มีแบบพยายามอยู่นะ ด้วยความที่ อย่างที่บอก เราอะเป็น เป็นฝ่ายที่แบบ พยายาม มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะ เออ บางทีก็บอกว่า เนี่ย เดี๋ยวจ้าง babysitter มา แล้วออกไปเดตไนต์อะไรกันเงี้ย เขาก็แบบ เหมือนเขาก็อิดออด แต่เขาก็ไปอะนะ เหมือนเขาจะแบบว่า "เออ จะดีเหรอ ทิ้งลูกไว้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบบ "เออ เอาเถอะ ไล" เรา ให้เราได้มีเวลาส่วนตัวกันบ้างอะค่ะ แรก ๆ เขาจะเป็น แต่หลัง ๆ พอลูกเริ่มโตแล้วเนี่ย เขาก็จะแบบว่า "เออ แดบ แบบเดี๋ยวไปเที่ยวกัน แบบสัก 5-6 วัน" ไรงี้ เราแบบ "โอ้โฮ เยอะ ไปไหม เยอะไปไหม?" กลายเป็นเราว่า ใจเย็นต่อ <chuckles> แล้วก็แบบ เออ แต่ แต่มีแพลนที่จะแบบว่า เอ่อ ไปเที่ยวกันแค่ คน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ แล้วพอได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะ มันสามารถกระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นบ้างไหมอะคะ? หรือว่าทะเลาะกันหนักกว่าเดิม หรือว่ามันดีขึ้นคะ?
รู้สึกดีขึ้นนะคะ จริง ๆ ก็มีไปเที่ยวแบบว่าเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะ แล้วแบบเราก็รู้สึกว่า เออ มันก็ดีนะ มันได้พักผ่อน มันได้เปลี่ยนบรรยากาศ แล้วเราก็ คือเรา 2 คนชอบเที่ยวกันอยู่แล้วด้วยอะค่ะ แล้วยิ่งแบบได้พาลูกไปด้วยเนาะ ถิ คือยังไม่ได้หยุด ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแบบ กับเขาแบบนาน ๆ คือ แพลน ไว้ว่าจะไป แต่ยังไม่ได้มีโอกาสอะค่ะ แต่ตอนที่ไปกับ เป็นครอบครัวเนาะ เราก็รู้สึกว่า เออ มันดีเราชอบ ลูกก็ ส ส บึ้บ ลูกเขาก็สนุกสนานอยากจะแบบขอนั่งเครื่องบิน <chuckles> อยากไปเที่ยวอีก อะไรอย่างงี้ค่ะ เออ มันก็ ใช่ แต่ว่า อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อือฮึ ค่ะ ทำไมอะ? ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ ก็ มันก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่เราเคยไปกับเขาแค่ 2 คน กะหนุงกะหนิงแบบว่าออดอ้อนกัน ก็กลายเป็นว่า เราไปกัน 3 คน แล้วก็มีลูกไปด้วย ความรู้สึกในการไปแบบ 2 คนกับไปเป็นครอบครัวเนี่ย มันก็ต่างกันออกไปใช่ไหมคะ?
ไม่เลยค่ะ แล้วก็การแพลนไปเที่ยวจวบที่มีเด็กเล็กเนี่ย โอ้โฮ! เป็นอะไรที่แบบ คือเราต้องดูว่า เออ เหมือนเราต้อง ต้อง ต้องเอาสะดวกไว้ก่อนอะค่ะ เหมือนเพราะว่าต้องมีรถเข็นลูกไปด้วยเนาะ เมื่อก่อนเนี่ย ขนแม้กระทั่งเตียงลูกไปด้วย เวลา เวลา เดินทางอะค่ะ เออ ขนไป อะไรอย่างงี้เลยค่ะ
อือฮึ ค่ะ เออ ค่ะ ขน ไปด้วย เออ อ๋อค่ะ แต่ก็ยังดี ก็ยังช่วย ๆ กัน ใช่ไหมคะ แล้วหน้าที่หลักโดยส่วนใหญ่ในบ้านน่ะค่ะ เป็นของเราหรือเป็นของสามีอะคะ ในการเลี้ยงลูกอะค่ะ?
คือตอนที่มีลูกแรก ๆ เลยใช่ไหมคะ เรา อะ คือเราอะเป็นคนทำทุกอย่าง เขา เหมือนในบ้านอะคือหน้าที่เรา แต่เขาก็คือหน้าที่นอกบ้าน แต่เราก็ทำงาน full-time มาตลอดนะ แต่ตอนนั้นเราไม่ Mind เราก็ เออ ได้ เราทำได้ แต่พอมันมีลูกแล้วอะค่ะ เหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว ไหนจะต้องทำกับข้าว ทำความสะอาด ล้างจาน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ มันก็จะมีการคุยหน้าที่กัน แบบว่าขอให้เขา อะ เหมือนมาช่วยล้างจานได้ไหม ทีแรกเขาก็ อะ อิดออดอีก แล้วทำไมฉันจะต้องมา ล้าง วัน ก็เลยบอกว่า "นี่ถ้าไม่ใช่เธอก็เป็นฉันไง สรุปจะให้ฉันทั้งทำอาหาร ทั้งล้างจาน ทั้ง คลีนอัป คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นฉัน ใช่ไหม?" เขาก็เลยแบบเริ่มคิดได้ว่า เออ ถ้าไม่ใช่เขาทำ ก็เป็นเราทำ แล้วเรารับหน้าที่ทุกอย่างกับลูกอยู่แล้วอะค่ะ แบบตั้งแต่เช้า พาเข้านอน ทำอาหาร นู่นนั่นนี่ ก็คือเป็นเราหมด ทีนี้เขาก็เหมือนเริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะว่า เออ มัน มันก็แบบ มันก็ จริง ๆ ตอนที่ลูกเป็นทารกเนี่ย ยังไม่เหนื่อยเท่าตอนสองสามขวบอะค่ะ ที่เขาเริ่มมีการแบบ อาละวาดเนาะ อันนั้นน่ะ โอ้โฮ! วัยนั้นคือเหนื่อยสุดจริง ๆ
ค่ะ อืม อ้าว ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> อา ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ เออ คือเหมือนเขาก็แบบว่าต้องการที่ การเอาใจใส่ดูแลเพิ่มขึ้น ใช่ไหมคะ เพราะว่าเขาโตขึ้นใช่ไหม?
ถ้ามันเป็นวัย Terrible Two อะค่ะ วัยทอง 2 ขวบ ตอนนั้นน่ะ ที่รู้สึกว่า เราแบบเจอกันแบบ โอ้โฮ แบบแทบจะกรีดร้อง กันทั้งพ่อ ทั้งแม่เลยค่ะ
อ้อ วัยทอง สอง ขวบ อ้าว ทั้งพ่อทั้งแม่เลยเหรอคะ? อา
เหนื่อยมากจริง ๆ ใช่ เราผ่านทั้งลูก ทั้งพ่อ ทั้งแม่ คือแบบ เออ จะตีกัน ตายในบ้าน <chuckles>
<chuckles> อัน เออ อันนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ ที่คุณพ่อเนี่ยเขามาช่วยดูแลลูกด้วย ทำให้เขาเนี่ยรับรู้ปัญหาด้วยค่ะว่า ช่วงวัยทอง 2 ขวบเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเนาะ เพราะว่าบางบ้าน บางครอบครัวเนี่ยค่ะ คุณพ่อเขาไม่ได้มารับรู้เลยนะคะว่า คุณแม่เนี่ยเหนื่อยยังไงบ้าง ต้องเลี้ยงลูกยังไงบ้าง? เพราะว่าเขาก็โยนให้เป็นหน้าที่แม่ไปคนเดียวเลย แต่ว่าของคุณเนี่ยค่ะ ถือว่าโชคดีมาก ๆ
ใช่ แต่ต้องบอกก่อนว่า กว่า ที่ เขาจะมาถึงจุดนี้อะ ค่ะ เราก็ต้องแบบ push เขาเยอะมาก แล้วเหมือนแบบ มันเคยมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะ ที่ตอนนั้นลูกประมาณขวบกว่า ๆ เนาะ ก็เริ่มยากแล้วแหละ แล้วเราจำได้ว่า คือเขาอะขึ้น ขึ้นบ้านไปทำอะไรไม่รู้ ตั้งแต่ 9 โมงเช้า แล้วไม่ลงมาเลย จนบ่าย 3 อะค่ะ แล้วเราจำได้ว่า เราอะโมโหมาก เพราะเราเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวทั้งวันใช่ไหม? พอเขาลงมาอะค่ะ เราก็บอกว่า อะ Your turn แล้ว หน้าที่เธอแล้ว เราก็ขับรถออกไปเลยค่ะ <laughs> ขับรถออกไปชอปปิง 4 ชั่วโมง แล้วเราถึง กลับมา ใช่
อืม อ๋อ ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ ไปเลยเหรอ? อา แล้ว แล้วกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ?
ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เราก็เงียบ เราก็ไม่พูดกับเขา คือเรารู้สึก อือ
ไม่ แล้วเขาก็ เขาก็คือแบบว่า ต้องรับภาระดูแลลูกไป 4 ชั่วโมงที่เราไม่อยู่ใช่ไหม?
เขาคือดู เขาคือดูแบบว่า คือเหมือนเรา ตอนนั้นเรา แบบ อา เนี่ยหน้าที่เธอแหละ เป็น เป็นหน้าที่ของเธอแล้ว เพราะว่าหายไปตั้งแต่ 9 โมงจนถึงบ่าย 3 อยู่ข้างบนทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยแหละค่ะ ดูหนัง โหลดหนัง อะไรของเขาเนี่ย แล้วแบบ เฮ้ย คนมันมีลูกแล้วอะ มันไม่ใช่ว่าจะแบบทำอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากจะทำเหมือนเมื่อก่อน มันไม่ใช่ เพราะเรารู้สึกว่า เราเสียสละชีวิตตัวเองมาเยอะมาก แต่เขาอะยังไม่ยอมที่จะปล่อย ยังไม่ยอมที่จะเสียมันไปอะค่ะ เราก็เลยแบบ เอ๊ย เขาต้องแบบ <smacks lips> ต้องเรียนรู้บ้างแล้วเนี่ย ถ้าเขาต้องอยู่คนเดียวกับลูกมันเป็นยังไง เราก็เลยเหมือน เหมือนตอต้อง Push อะ มันต้องมีการแบบ Push ต้องมีแรงผลักดัน เขาถึง แบบ เออ เข้าใจเราสักทีอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ เข้าใจ อะฮะ อ ค่ะ อือ ค่ะ อา เออ อือ ค่ะ แล้วสุดท้าย แล้วพอเขาได้อยู่กับลูก ตกไป 3-4 ชั่วโมงเนี่ย เขาเข้าใจเราเลยไหมคะ? เขาก็เริ่มมาแบบว่า ช่วยเหลือเราเพิ่มขึ้นไหมคะ ทีนี้?
ก็ดีขึ้นนะคะ แต่ ก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เราแบบว่า <chuckles> มันก็ต้อง เรายังต้องทำแบบนี้อีกหลายเหตุการณ์น่ะค่ะ จนสุดท้าย ใช่ มันก็ผ่านมา 6 ปีแล้วนะ จนลูก 6 ขวบอะ แต่ตลอด ณ ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่า เออ เขาเข้าใจเราได้แบบ มากขึ้นแบบ เกินแบบ 80% แล้ว ก่อนหน้านี้คือเป็นศูนย์ ใช่ค่ะ ตอนนั้น
อืม ค่ะ เออ เข้าใจ อือฮึ ค่ะ เออ อันนี้ถือว่าทำ ก็ทำถูกเนาะ ก็คือว่าปล่อยลูกไว้กับเขาเลย ทำให้เขาเนี่ยได้รู้เลยว่า เราอะเหนื่อยแค่ไหน แล้วเราต้องรับภาระกับอะไรบ้าง อันนี้ก็ถือว่า เป็นความคิดที่ดีนะคะ แล้วก็ได้ผลตอบรับดีด้วยเนาะ
ใช่เลยค่ะ ยังไงผู้ชายก็ต้องแบบว่า ก็ต้องโตเหมือนกัน ก็ต้อง grow up เหมือนกัน เพราะเราก็ grow up ไปแล้ว เราเป็นแม่แล้วเนาะ แต่ถ้าผู้ชายที่แบบ <smacks lips> เขาโตเป็นพ่อเนี่ย เขาต้อง เขาก็เหมือนต้อง ส ได้รับแรงผลักดันจาก เรา เพราะฉะนั้นเราก็เลย ต้องผลักดันเขานิด หนึ่ง โอเค ค่ะ อะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับฟัง แล้วก็ให้คำแนะนำดี ๆ นะคะ ช่วยได้เยอะมากเลยอะค่ะ
อือ เออ ค่ะ เออ ค่ะ ฟังแล้วก็เข้าใจนะคะ แล้วก็เห็นใจด้วย แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะว่า เป็น การเป็นคุณแม่เนี่ย มันก็เหนื่อยมากจริง ๆ อะนะคะ ก็หวังว่าจะผ่านเหตุการณ์พวกนี้ไปได้ แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคุณสามีนะคะ
อา ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ